Eee, bence bu birazcık daha, ııı, odaklanma bozukluğu gibi. Çünkü, eee, söylediğin kadarıyla bazen de çok odaklanabiliyorsun. Yani benim anladığım kadarıyla aslında, eee, herhangi bir aktiviteye odaklanamama problemindense, eee, bu odağımızı nasıl kontrol edeceğimiz problemi var. Imm
Evet. Hıı.
İşte de bunu yaş yaşadığını söyledin, ııı, spor olarak da sosyal hayatında, bireysel ilişkilerinde de. Iıı, bu peki çevrendeki insanlarla olan ilişkilerini kötü etkileyen bir seviyeye geldi mi?
Evet. Yani, çok daha gelmedi aslında ama şöyle bir şey oluyor. Bence gelebilir çünkü diyelim ki bir arkadaşımla buluşuyorum. İşte, bana orada bir şeyler anlatıyor ama ben konsantremi, iii, direkt yitirmişim, bambaşka bir şeyler düşünüyorum. Ve diyelim ki o demiş ki: "Ben doktora gideceğim." <chuckles> O, hani, tarihini falan söylüyor. Benim tabii, ben orada dinlemediğim için aklımda da kalmıyor yani, hiç hatırlamıyorum. Sonra bir daha buluştuğumuzda, işte, diyor ki: "Hiç sormadın, hani, ok doktora gitçe" "A! ne zaman söyledin ki?" falan, hani, böyle, sürekli kaçırdığım bir sürü şey oluyor. Eskiden böyle değildim ama, yani, son 1 yıldır falan daha arttı. Öyle söyleyebilirim. E, böyle olunca da, hani, karşı tarafa ben değer vermiyormuşum gibi de bir his oluşabiliyor. Yani, hani, bak, "İşte, söyledim, bunu sormadı bile. Demek ki değer vermiyor." diye de düşüne ben olsam düşünürüm yani, hani, doktora gidiyor sonuçta kız. İşte, bir tahlil yaptıracak, bir şey yaptıracak. Ben de bak sormadı falan. Hani, 1 olur; olur, 2 olur, tamam da sürekli oluyorsa karşı tarafı dinlemediğim de aslında çok belli oluyor galiba. Eee, yani, hani, dinlemek istiyorum ama dikkatim dağılıyor. Yani, mesela kahve içiyoruz diyelim işte. O orada bir şeyler anlatıyor. Oradan biri geçiyor, gözüm ona kayıyor. Ondan sonra, gözüm ona kaydıktan sonra benim kafamdan başka bir şey geçiyor. Hani, kesinlikle orada değilim, başka bir yerlerdeyim yani.
Hı hı. Evet. Doğru, doğru. Hıı. Kesinlikle. Evet, özellikle insan ilişkilerinde, eee, birbirimize değer verdiğimizi göstermek için birbirinin gözünün içine bakma, eee, konuştuklarını ııı, belirli sorular sorma çok önemli. Kesinlikle haklısın. Iıı, ama kendi üzerine bu konuda çok gitmektense, az önce şey dedin, eee, "Özellikle son 1 yıldır var bu hayatımda." dedin. Belki de, eee, önce, böyle, kendini suçlamaktansa şunu inceleyebiliriz: Son 1 yılda hayatı, seni bu kadar strese sokacak ya da, ımm, dikkatini olan yerden, eee, kaydırabilecek bir olay yaşadın mı ya da seni mutsuz eden bir şeyler oldu mu, özellikle son 1 yıl içerisinde senin rutininin dışında olan?
Evet. I hı. Evet. Hıı.

Yani, aslında birçok şey oldu rutinimin dışında olan. Mesela çok borçlandım. Eee, çok fazla bir kredi borcum var, kredi kartı borcum var. Sürekli zaten kafam bir onlarda. Yani hani, kafam da çok dolu olduğu için de oluyor olabilir, hani, çok çabuk dikkat dağılması, eee, ve kafam ya, başka yerlere gidiyorum. İşte, onu nasıl öderim, bunu böyle nasıl yaparım. Bi bir yandan bu var. Hani, bunlarla gün içerisinde çok düşünüyorum. Eee, bir yandan tabii bu borçları ödeyebilmek için ek işte çalışıyorum, eee, yani 2 iş gibi oluyor. Zaten tam zamanlı bir işim var. Ona birde ek olarak ek işler de yapmaya çalışıyorum, son 1 senedir, eee, bu borçları ödeyebilmek için. Dolayısıyla kendime ayırdığım zaman da çok çok kısalmış durumda. E, buna ek olarak bir de bir 6 ay önce falan amcam da bir beyin kanaması geçirmişti. O da beni bayağı strese sokmuştu. Çünkü gayet sağlıklı bir i insan yani, hani, birdenbire böyle bir şey olunca hepimiz şoka girdik ve bayağı Çok teşekkür ederim. Böyle bir 2 ay falan da hastanede kaldı. Hani, o belirsizlik süreci ne olacak? E eee, işte, yoğun bakımda kaldı bir bir ay kadar. Ondan sonra 1 ayda hastanede kaldı. Sonra eve çıktılar ama evde de bayağı bir, hani, tabii ki fizyoterapiler derken çok şükür hani, çok, ııı, bir şeyi kalmadı. Çok daha iyi ama o süreç de ay ayrıca bir stresli süreçti. Eee, kafam da bir yandan hep sürekli orda tabii, eee, yani, böyle bakınca sen sorunca aslında bayağı da bir şey varmış yani ve bu son 1 senede yaşadığım.
I hı. Anlıyorum. Tabii ki. Evet. Ya! Geçmiş olsun. Evet, kesinlikle. Evet. Çok fazla şey anlattın ya ve bunun anlattığın şeyler hemen hazmedilmesi, eee, kolay olaylar değil aslında. Belki de, hani, eee, anlıyorum. Eee, günlük hayatında, eee, bu odak problemi şu an seni eminim çok etkiliyordur. Çevrendekileri etkiliyordur. Eee, benim tavsiyemin asıl odak noktası birazcık şu olacak: Kendi üzerine bu konuda gitmektense öncelikle bu geçirdiğin 1 yıl içerisinde neler yaşadığını, eee, kendine hazmetmen için zaman vermen. Çünkü yaşadığın şeyler hemen, eee, geçecek şeyler değil. Etkileri hâlâ günümüzde devam eden olaylar yaşamışsın. Duygusal olarak etkilenecek olaylar yaşamışsın. Öncelikle
Evet. Hı hı. Yam Hı hı. Evet, doğru söylüyorsun.
eee, kendinin bunları hazmetmesine bence biraz zaman ver. Bu demek değil ki, eee, bu odak problemin üzerinde hiç çalışma. Hayır, tabii ki, eee, bu kendinde önem verdiğin bir şey, problem olduğunu düşünüyorsun. Kesinlikle, eee, üzerine gitmelisin. Sadece bunu yaparken, eee, kendi üzerinde negatif yorumlar yapma bence.
Hı hı. Evet.